อ๋อ เอ่อ จะดื่ม อือ ดื่มเป็น ซ ซอง ใช่ไหมคะ ที่มันชง เอ่อ จะดื่ม 1 แก้วตอน ตอนตื่นเลยค่ะ แล้วก็ถ้าระหว่างวัน เอ่อ ต้องดื่มอีก ก็จะดื่มอีก 1 แก้ว แต่ถ้าระหว่างวันไม่ได้ง่วงหรือว่าไม่ ไม่ได้แบบว่าจะต้อง ดื่มอีก ก็จะไม่มี ก็จะคือตอนเช้ารอบเดียว
อือ อ๋อ ก็ อ่า ขออนุญาต อ่า แนะนำตรงนี้เลยนะคะ ในส่วนของ อ่า เครื่องดื่มกาเฟอีนเนี่ย ก็จะมีผลต่อการนอนหลับของคุณเหมือนกันนะคะ เดี๋ยว ซึ่งเดี๋ยวทางนี้ขออนุญาต ถ ถ ถาม เพิ่มเติมก่อนนะคะ ในส่วนของกิจวัตรประจำวันของคุณเนี่ย เอ่อ ส่วนใหญ่เนี่ยขับรถข้างนอกหรือว่าอยู่บ้านนะคะ?
ค่ะ อืม ได้ ๆ ได้ค่ะ